Gosto, eu amo música, né. Então, vai ser até uma tarefa gostosa, né, ir ir visitar uma loja e ir ir pro pesquisar, procurar. Porque n eu não não sei se eu vou achar, né, a as músicas que eu gosto, mas e eu sou aberto a conhecer também músicas novas, né, então vai ser uma oportunidade também.
Hã. Sim. Sim. É, será que você acha que, eh, talvez, seja até uma uma uma oportunidade, né, de ver e se bem que toda vez que eu penso sobre uma ou ter um toca discos, uma vitrola e tal, eu sempre penso: "Ah, vamos resgatar alguns dos discos que na época a gente ouvia, né". Ou vo ou aí você acha que você compraria novos artistas que estão lançando os seus suas produções em vinil?
Uhum. Uhum. É, talvez compraria. Com certeza compraria também, mas procuraria coisas eh, de que eh, vintages, né, da da época que eu era um pouco mais novo. Eu ia tentar fazer uma m mesclar isso, eh, e também artistas internacionais, né, porque eu estava acostumada a ouvir muito no vinil, eh, artistas brasileiros, né, e aqui onde eu moro ultimamente Hã.
Uhum. Isso que eu ia te perguntar. Hã. É, não, não, eu ia te ia ia te perguntar justamente isso, mas depois você me conta o que que você tem ouvido. Eh o que que você ouvia na no no toca disco, você se lembra?
Uhum. Hum. Não, não lembro. Não, não, eu era muito novinho quando a a minha mãe tinha. É, sim. <chuckles> Mas é, e eu gosto.
Não. <laughs> Ah, esse era novo demais. Entendi. Então hoje em dia o que que você o o o que que você gostaria de de ter de repente?